Ừm, đúng là khi mà mình trò chuyện với cái, ơ, người, gọi là, đối diện của mình á bạn, thì cả hai cùng mặc áo dài á thì đương nhiên cái không khí và lúc đó nó sẽ trang nhã hơn nè. Rồi, cái tâm thái của mình khi mà nói chuyện á thì mình cũng sẽ phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Ờ, chứ hông có kiểu là, à, gọi là, quá nhanh, quá sỗ sàng như cái cái lúc mà mình mặc cái trang phục khác được, cho nó phù hợp với với cái trang phục mà mình mặc nè. Nhưng mà nó cũng nói lên một cái ý nghĩa về cái, a, mình thấy là cái truyền thống của người Việt Nam mình á bạn, là rất là, gọi là, nhẹ nhàng, người phụ nữ rất là nhẹ nhàng, rất là tinh tế nè. Ờ, rồi cũng rất là xinh đẹp khi mà, ờ, ờ, khoác lên mình một cái cái trang phục truyền thống như vậy. Ờ.
Ừm, ừm. Wow! Thật sự là rất là nhìn cái khung cảnh đấy thôi, chỉ cần tưởng tượng ra thôi đã thấy nó rất nà, ờ, gọi nà, truyền thống và tự hào, rất là đẹp rồi đấy! Ờ, không phải tự nhiên mà bây giờ ngay cả trong cấp 3, nhà trường cũng bắt đầu đưa vào những cái, gọi nà, yêu cầu học sinh phải mặc áo dài vào buổi thứ Hai nữa, đúng không? Để làm phổ biến hơn. Ồ! Nhưng mà, kiểu như nà, bây giờ mặc để mà may một chiếc áo dài nó cũng nà một cái chiếc áo mà, ừm, thường là nó kh khá là quan trọng và trọng đại. Ờ, thì không biết là bạn đã phải may thì có phải sửa chỉnh sửa gì không hay là phải thử gì không? Hay nà may một cái được ưng ý luôn ha?
Ừm, nó nó đẹp. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Mình có một lần là mình may cái áo dài ở chỗ khác nha, lúc đó là chị mình chưa có cái cơ hội để mà, à, may cho mình. Ờ, kiểu là, chị mình ở xa á, à cho nên là mình đi may chỗ khác thì bạn biết hông? Mình phải sửa đi sửa lại rất là nhiều nó mới có mới ra được cái form dáng chuẩn của cái trang phục truyền thống. À, và nó phải ra được cái form dáng làm sao nó tôn lên cái dáng người của mình nữa. Đó, nhưng mà cái lần này á, cái bộ, gọi là, mình tự tin nhất á, nãy giờ mình chia sẻ với bạn á thì chị mình may một phát là ăn ngay luôn và hông có ừ, hông có cần phải chỉnh sửa gì luôn á bạn. Ừm. Mình thấy, a, rất là nể chị mình ở chỗ đó. Đúng rồi, đúng rồi đó. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Trời! Thế thì nại Lại càng tự hào về tay nghề. <chuckles> Càng tự hào về tay nghề của người chị gái rồi. Một phát ăn ngay. Ừm.
Đúng rồi. Ừm.
Thế thì bạn, kiểu như là, khi mà mặc một phát ăn ngay như vậy thì bạn, kiểu, phải thốt nên nà "Ồ!", xong rồi cảm ơn chị gái chứ, đúng không?
Đúng, đúng rồi, ờ, ờ, và, chị, gọi là là, mình có may cho mình một cái bộ nữa nha, thì mình thấy nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà cái hoa văn nó sẽ khác đi nè. Rồi mình cũng sẽ sử dụng trong cái dịp, ừm, Tết tới, a, sắp tới này. Thì, ờ, rõ ràng Tết này mình sẽ rất là, ừm, thoải mái để mà diện những cái trang phục truyền thống nó khiến cho mình tự tin rồi, hông có cần phải lo nghĩ cho nó nữa. À. <laughs>
Ừ. Rồi, chính ra là kiểu thợ may cũng rất là quan trọng đấy chứ, đúng không? Ồ, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã, a, chia sẻ c cái những cái về cái bộ đồ mà khiến bạn tự tin nhất nha. Đây một cái biểu tượng của Việt Nam rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều!
Đúng rồi. Ừm. Ừm.

Ừm, vậy là nó cũng, kiểu như nà, có một sự chuẩn bị, nhưng mà, à, cũng được cách tân đi một chút, đúng không? Không còn kiểu truyền thống nên là rất là dễ mặc. Ừm, mặc có thể mặc được trong nhiều trường hợp khác nhau đấy, chứ cũng không phải nà, ờ, những cái dịp đặc biệt thì mới có thể mặc được, đúng không?
Đúng, đúng. Ừm, đúng rồi. Đúng, ừm. Ừm. Ừm.
Ồ, thì không biết rằng ấy, ồ, vậy thì khi mà mặc như vậy, bạn đã mặc nó tham gia cái buổi lễ nào? Tham gia cả diễu hành luôn hay là, ơ, chỉ mặc ở nhà thôi?
À. Ờ, gọi gọi là đi diễu hành thì mình hổng có nha. Nhưng mà mình cũng có đi ra, a, ngoài để mà mình gọi, kiểu là, giống như là mình cũng hòa đúng rồi, đúng rồi, cũng hòa mình vào cái không khí đó. À, thì thì nó sẽ làm cho mình, ờ, trước tiên là có thể hòa nhập được với cái không khí lúc đó nè, và cái thứ hai nữa là nó cũng làm cho mình, ờ, gọi là, cảm giác thoải mái, vì, ờ, ờ, nó mang đến cho mình cái, ơ, cái cái cái là sự tự tin nhất định á bạn. Ừm.
Ừm. Ra ngoài. Chụp ảnh kỷ niệm ha. Ờ. Ừm. Vậy thì khi khi mà mặc đi như vậy, bạn có mặc đi với ai không? Hay là chỉ, ờ, hay đi với cả gia đình, đúng không?
Ừ, đúng rồi. Mình mình mặc đi với cả gia đình mình, và cái bộ đó thì nó cũng phù hợp với cả gia đình mình luôn. Đó, cho nên là từ
Ồ. Ồ, cả nhà cùng mặc áo dài cách tân. <chuckles>
Đúng, đúng. Cho nên là nó cũng phù hợp với cái, ờ, cái cái, ơ, không gian của buổi lễ, rồi cũng phù hợp với cái không gian ở trong gia đình mình á. Ờ.
Wow! Ừm. Ồ, vậy thì không biết nà ấy, khi mà cả nhà cùng mặc áo dài như vậy đi ra ngoài, xong rồi mọi người có nhận xét gì không? Mọi người có, kiểu như, cả gia đình có bảo là "Trời ơi, bộ này đẹp quá," hay nà "Ờ, dịp này thì mặc áo ừm, quần áo truyền thống chứ?" Hay là "Dịp này phải mặc quần áo hiện đại chứ" không? Hay là mọi người đều rất ủng hộ cái việc mặc áo dài như vậy?
Ừm.